Да, слушай, ну, ам, тем не менее, есть же какая-то возможность всё-таки общаться с мамой даже через эту связь. М, скажи, а у мамы есть ещё какие-то другие возможности? А, может быть, попробовать установить какие-то другие приложения? Может быть, что-то а может быть, ты ей что-то поищешь? Наверняка ведь что-то время от времени появляется. Может быть, у тебя есть какие-то более молодые друзья, да, которые сами знают, что происходит, а что обновляется, да. Что можно скачать, что можно попробовать. Маме наверняка в этом разобраться намного сложнее, чем каким-то более молодым, да, продвинутым твоим друзьям или самой тебе.
Ну, у меня мама очень технически продвинутая, кстати. Несмотря на возраст, а ей 68 лет, она очень технически продвинутая. Ещё попродвинутее меня будет.
А, это хорошо. А, ну слушай, здорово. Поэтому тебе, наверное, даже нет необходимости ей помогать в этом вопросе.
Вот, допустим Да-да-да. Необходимости помогать в этом вопросе нет, но и получается, что вот это вот именно чувство, что нам урезали общение, оно от этого только сильнее. Потому что некоторые такие: "Ну да, родители же там не умеют, да, там их не так легко научить". А у меня-то легко было бы чему учить. Было бы чем пользоваться вот это чувство.
Да, были бы технические возможности. Мгм.
Да да-да, именно, что отрезаются технические возможности.